คือเป็นคนที่ไม่ชอบคนพูดจารุนแรง แล้วก็ปาข้าวของ แบบเวลาโม โห แบบเป็นคนโกรธง่าย แล้วก็ปาข้าวของ แล้วก็พูดจาแบบไม่ค่อย สุภาพ หยาบคาย แล้วก็แบบพูดจาเหมือนพ่อขุนรามคำแหง สมัย พ่อขุนรามคำแหงแบบ อะไรอย่าง เงี้ย ค่ะ ซึ่งส่วนตัวไม่ได้เป็นคนแบบนั้น ก็อดทน ได้สักประมาณหนึ่งค่ะ แล้วก็ไม่ ไหว จริง ๆ เพราะเป็นคนสู้ไม่ไหวค่ะ กับคนแบบ คือจิตใจ เราไม่ เข้มแข็งขนาดนั้น
อ๋อ ค่ะ อ๋อ อุ๊ย น่ากลัว อุ๊ย ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ ๆ อือ ๆ ค่ะ โอ้ ค่ะ อา ถ้าโยนข้าวของนี่ คือไม่ได้นะ อืม ๆ ค่ะ
อืม ค่ะ ก็โอเคค่ะ ก็ขอบคุณนะคะ ที่มาแชร์กันวันนี้ ค่ะ โชคดี นะคะ ค่ะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ